Evet, peki bunu, hani, şey doğal aldılar mı? Yani, hani, eee, hani, bir alınma falan olmadı herhâlde mi yoksa daha yumuşak mı geçiş oldu? Hıh.
Ya belki, ha, belki ilk söylediğimde, hani, Allah Allah niye bu değişti falan demişlerdir ama, hani, şey o
Bugün beraberiz zaten yani <chuckles> çayımın şekerini bile sen atacaksın neredeyse. <chuckles> Aynen. Hıh.
Yani <chuckles> Yani, şey oluyor yan e, eee, işim var. Aaa, şu an müsait değilim. Hani, sonradan anla anlayışla karşıladılar tabii ki, hani, alıştılar onlar da. Bazen çıkıyorum, bazen çıkmıyorum yani. Tabii ki çok çok ihtiyaçları olursa, eee, yani en önemli işimi bile bırakarak çıkarım.
Hımm. Hı hı. Aynen öyle yani aile sonuçta ama, hani, biraz da kendi alanın olsun, kendin hareket edebil, her saniye dediğin gibi belki başka bir şey de olabiliyor sonuçta yani, eee, o şeyi korumaya çalışmak bence sağlıklı gözüküyor. Peki eşin burada ne durumda oldu? O memnun muydu beraber olmaktan? İşte o da sonuçta ailesi de yan yana ona bir etkisi oldu mu bu durumun iyi ya da, ııı, negatif?
Tabii ki. Hı hı. Yani o o çok mutluydu. <chuckles> Çünkü uzun yıllar işte öğrenciliktir, eee, falan öyle çok ayrı kalmış. Eee, o belki 3 sene ona iyi gelmiştir. Eee, onun anlıyordum yani. Eee, e tabii her zaman da onun, hani, arkasında yanında duruyordum yani. Ama, ımm, tabii aileler yani olabilir sonuçta evli çiftiz. Eee, bazen tartışıyorsun. Bazen çok güzel günlerin oluyor. Eee, şey beni çok yorardı yani bir tartışma anında, aman yukarıdan duyulmasın, aman aşağıdan duyulmasın veya aynı şekilde aşağıdan ses, evet, aşağıdan ses gelince de ya eşime derdim ya şey yapma, hani, ailede sonuçta tabii ki de böyle ses gelebilir. Hani, hemen aşağı inmek istiyordu ablasının yanına falan. Eee, böyle
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Ya. Hı hı. Hı hı. Tabii ki olabilir. Hı hı. I hı. Hıh. A! Enteresan bir şey söyledin. Hı hı. Ha aşağıdan mı ses geliyordu, ııı, sizden mi ses geliyordu? Heh. Heh.
Aşağıda ablam oturuyordu. Ondan da gelebilir, benden de ona gider.
He he. Aynen. <chuckles> Herkesten ses gelebilir. Herkes yan yana zaten yani. Aynen. Eee, hıh.
Hani, aaa, eşim nasıl Evet, hani, nasıl bana müdahale istemiyorsam eşimi de tu şey yapardım yani böyle, ımm, arabulucu olmaya çalışırdım. Ya şimdi bir duralım bir bekleyelim. Eee, hani konuşuluyordur belki başka bir şeydir diye. Çünkü bana da aynı şey olsun isterim yani. A, hemen ses geldi, ya zilim basılmasın. Tabii ki bir şey tartışılabilir, bir şey konuşulabilir.